あの、実はこれ結構前からで、ちょっとお話を聞いて頂きたいことがありまして、であ、はい、もし可能であれば少しなんかアドバイスなんか頂けたら嬉しいなと思ってるんですけど。
はい。 あ、はい。 あ、はい、わかりました。どういった、そご相談ですかね？うん。はい。
はい。 あ、はい、実はあの、多分もう10代の頃からで、僕、今30なん多分10年ぐらいはずっとなんか変わってない習慣というか、寝る前にやっぱりあの、スマホをチェックして、X、ま、昔だったら Twitter とか、あと YouTube が自分好きなので、あの、ゲゲーム実況を平気で2時間ぐらいぶっ通しで見ることもあるんですよ。
はい。 うん。 はい。 うんうんうん。 はい。 あ、そうなんですね。いや、すごい集中力ですね、逆に。うん。<chuckles> うーん。
そうなんです、それ ふん、ばあある意味 <chuckles> ある意味そうですね。で、それであの、睡眠不足なのに、ちょっとま、見てしまって、まあ、寝る時間が、例えば3時間に減って、仕事に支障をきたすとか。なんかちょこちょこそういう事があって、健康的にも多分良くないなって思うので、ちょっとなんか寝る前のそのスマホだったりをのなんかチェック習慣を止めるには、どうしたらいいのかな？っていう悩みなんですよね。うん。
はい。うん。 うんうんうん。はい。 うん。 うんうん。 うん。 あ、そうなんですね。もうお気持ちすっごくよくわかります。うん、はい。あの、それはえっと、やっぱり睡眠時間もね、あの、3時間ぐらいになられてるっていう時もあるっていうことですかね？
ああ、ですよね。 うん。 そう、そうなんです。忙しい時、仕事が忙しくて残業して「あ、これ早めに寝ないと、明日も早いのに」っていう時でもやっぱりね、なんか誘惑だったりが勝ってしまって、ずっと YouTube 見たりっていう感じなんですよね。うーん。
うん、そうすうん。 はい。 うん。 うん。 うん。 あ、そうなんですね。なんかそれによって、日常の生活に昼間ちょっとすごく眠くなってしまうとか、頭痛がひどくなってしまうとか、そういう健康上の何かあの、悪いこととかは実際ありますか？
はい。 あ。 うん。 あります。僕、頭痛肩こりと頭痛持ちなので、そういう寝不足の時は大体頭痛、偏頭痛が起きるので、頭痛薬を飲んでますね、えっと、あ、そう、やっぱり昼間どうしても眠たくなって仕事に集中できないっていう、ちょっと良くない悪しゅ影響も出てますね。
うん。 うーん。 うん。 あ、そうなんですね。 うん。 はい。 うんうんうんうん。そうですよね。やっぱりあの、両方ですよね。睡眠不足も、あとその携帯とかをね、ずっと見てるって言うと、視覚、目の方の疲れとかで、やっぱりあの、頭痛の方に来てしまうのかなってすごい思いました。
うんうん。 うん。 あ。 うん。 確かに。うそうですよ。そう、確かに眼精疲労、パソコンで僕仕事してるので、やっぱり、ん、ずっとパソコン見て、うん、プラスでスマホを見ると、目の疲れから確かに、頭痛に来るっていうのも大きいかもしれないですね。うん。
うん。 うんうん。 あ、あ、そうなんですね。 うんうん。 うん。 そうですよね。それはちょっと、どうにかあの、習慣を変いていく必要がありそうですね。
確かに健康、僕今ちょうど30なんですけど、やっぱりこれからあ、はい、よんじゅうごじゅうになるにつれて同じ生活をしてたら健康的にもやばいよなってな、薄うつ気づいてるの、ちょっとね、やっぱり、うん、おっしゃる通り習慣から変えないとですね。
うん。 うん。あ、そうなんですね。うん。 はい。 うん。 うん。 はい。 そうですね。でも、なんか、ま、でも毎日3時間とかそういうわけではないですよね？
うん。 あ、ではないです。ただ、眼精疲労は毎日ですね。
うんうん、うん。 あ、そうですよね。お仕事でもね、パソコン見られてて、で、趣味がね、あの、そうゆう、携帯あの、YouTube とかね、ゲーム実況とかを見るのがいい、だったら、ちょっと目に悪そうですね。うんうん。
そうなんです。 そうなんです。 そうなんです。はい。 そうなんです。多分最低でも、10時間は毎日使ってて、休みなく、多分、年さんびゃくろくじゅうごにち、あやかにやってるので、確かに目は、うーん、やっぱ減らした方がいいですよね、多分。
うん。 うんうんうん。 はい。 ううん。 まあ、そうですね。それもまあ、現実的にね、ちょっと減らしていかないとってゆう感じですけれども、例えば、まあでも、お薬飲んでらっしゃるって言ったので、病院とかは行かれたことがあるんですか？
ううん。 はい。 あ、病院はないんですけど、昔から、僕、頭痛持ちなんですよ、親の遺伝で。なのでそうなんです。なので、ま、よくよく頭痛にはなるので、まあ、結構、でも、週い2回ぐらいは絶対飲んでますかね、頭痛薬は。
うんうん。 うんうんうん。あ、そうなんですね。うん。 うんうん。 あ、そうなんですね。それはちょっとね、大変ですね。頭痛薬でも、つ頭痛薬を飲むと逆に頭痛は良くなるってゆうことですか？
うーん。 そうなんですよね。 そうなんです。頭痛薬飲んで、ちゃんと目を閉じたら良くなるんですけど、目を閉じずにアニメをそれで見てまた悪化して、その後すぐまた頭痛薬を2回連続で飲むみたいな、良くないこともありますね。今考えてみると。うん。
うん。うん。 うん。 うん。 うん。 ああ。そうですね。うーん。ま、でもね、週に2回くらいだったら、まあ、まだそこまで、あの、ね、絶対か健康に悪いっていう感じではないから、多分今まだ続けてらっしゃるんだと思うんですけれども。多分、うん、それがやっぱりね、年齢を重ねるごとにちょっとひどくなってくると、やっぱり健康にももっとね、害があると思うので、今のうちにね、ちょっと習慣を、なんか、変えていった方がいい感じはしますね。
うん。 そう。 うーん。 なるほど。 うーん。 確かに。 確かに、ま、これ多分何事にも共通するんですけども、取り返しがつかなくな何かあってからじゃ ね、多分おっしゃって頂いた感じで、今だからこそね、やった方がいいですよね、習慣変えるっていうのを。
うんうん。 うん うんうん。 うん。 はい。 そうですね。ま、どういう風にね、変えていくかが、もう、あれなんですけれども、あと、お仕事でもパソコン使われるっていうことなので、あの、目薬とかは単純に使われたりしてます？
うん。 うん。 はい。 目薬使ってます。そうなんですよ、目薬と頭痛薬が必須なんですよね。も。
あ、そうですよね。うん。うんうん。 もう、そうですね。セットですよね。ん。<laughs>
そうなんです。でも全然、あ、今思い出しました。その目薬も何年も前に買ってるやつをずっと使ってました。多分あんまり良くないかもしれないです。
うん。 はい。 うん。 あ、そうですね。え、そんなに持ちますか？目薬って。あ、そうなんですね。
持ちます。 2個2個買ってたので。同じやつを。
あ、そうなんですね。うんうん。すごい物持ちいいですね。<laughs> でも、ね、やっぱり、あの、ちょっとしたことですけど、目薬って、あの、やっぱり、そういうパソコンの画面とか見る仕事の方にとってはすごいいいと思うので、ま、こまめにね、あの、そういうのを利用するとか、あとは、うん、もう、本当に、あの、私もよくき気持ちがわかるので、あの、言いづらいんですが、寝る前に携帯を部屋に置かないといいって言いますよね。<chuckles> うん。うーん。
そうなんです。 物持ちいいですね、確かに。 うん。 うん。 確かに。 確かに。 はい。 うん。 <laughs> 言います。聞いたことあります。やっぱり、物理的に距離を携帯と置くっていうのが、やっぱ大事なんですね。
うん。 うん。 そうですよね。でもね、そういう、あの、ゲーム実況とか見られるのが好きっていうことなので、なかなか難しいかなとは思うんですけれども、あと、あの、今、えっと、頭痛が、えっと、え、遺伝もあってみたいにね、おっしゃられてたので、いや、それも大変だなって思ったんですが、あの、携帯電話を、え、あの、見ながら、その、寝るっていうのがすごくね、あ脳に良くないっていう話もありますので。
うーん。 うん。 はい。 はい。 うん。 はい。 うん。 え。あ、そうなんですか。初めて聞きました。なるほど。
うん。あ、ほんとですか？あのあの、そういうふうな研究ももちろん、あの、されている方もいらっしゃるので、えっと、一度試しに、あの、今までね、ずっと10年間とかって言われていたので、や、試しに1日あの、寝る時に携帯電話をもう近くに置かない。 っていうのをされてみたらいかがでしょうか？
ああ。 はい。 うん。 はい。 うん。 <chuckles> うん。 確かにいっかいもしかしてそれをやったら案外行けるかもしれないですもんね。
うん。 うん。うん。 そうですね。それでもちろん、あの、携帯を見て楽しむ時間っていうのは、自分でね、あの、コントロールしてとられるように、あの、ま、時間はね、いつ取れるか分からないんですけれども、食事の後に1時間とか、そういうふうに決められて、で、寝る時はちょっと一旦、ままず1日から始めて、もし、うん、できたら週に1回そういう日をつ作るとか。 少しずつ始めるっていうのはいかがですか？
うん。 うん。 うん。 うん。 ああ。 なるほど。 ああ いや、めちゃくちゃいいかなと思います。確かに1回やってみて、もしできそうだったら、週1日2日3日みたいな。だから一気にやるんじゃなくて、おっしゃっていただいた感じで、徐々にっていうのが、なんか、あの、最初のハードルが下がるので、多分僕でも、うん。やりやすいんじゃないかなと思いましたね。なんか。
うん。 うんうん。 はい。 うんうん。 うん。 うん。 あ、そうですか。なんか、それで、こう、試しているうちに、もしかしたら携帯を見なかった次の日は頭痛にならないみたいな、そういう、うん、何か習慣で変わってくることが出てくるかもしれないので、ちょっと統計を取ってみるといいかもしれませんね。
うん。 うん。 あ。確かに。 確かに。 そうですよね。パソコンもやって携帯もってなったら、多分デジタルデトックスの時間が全然設けられて、今考えるとなかったので、確かに今日早速、なんか、それやってみて、なんか、翌朝のね、なんか、頭とか目の状態を、ちょっと、自分で確認してみるっていうのも1個良さそうですね。
うん。 うーん。 うんうんうん。 おお。はい。 うんうんうん。 そうですね。いや、なんか、そう言っていただけてすごく私も嬉しいですけれども。うんうん。はい。
うーん。 いえ、いえいえ。あと、なんか、さっき、あの、寝る前の時間を、なんか、なんでしょう、ご飯食べた後に当てるみたいな。確かに、そうですね、寝る前の2時間をどっか別の時間に当てるっていうのを1個考え方ですよね。
うんうん。 はい。 うん。 はい。 うん。 あ、そうですね。やっぱり、その、自分のね、あの、楽しい時間っていうのをなくしてしまうのはもったいないなって私も思うので、そういう時間を大事にしつつ、でもやっぱり健康はね、一番ですからね。うーん。うん。
うん。 うん。 はい。 うーん。 うん、確かに。なんか、やっぱり、40代50代のかたが、やっぱりね「もうちょっと若い頃から運動しときゃよかった」とか「健康大事だよ」って言うので、やっぱり今からやっておくのが大事ですよね。多分早め早め。うん。
うん。 ああ。 うん。 そうですね。うんうんうん。もう、あの、その時がそろそろ来てるのかなっていう感じはしますね。<laughs> うんうん。あの。
<laughs> 確かに確かに。でも確かに今教えていた頂いた2つって、めっちゃ、なんか、ハードルも多分ね、やりやすいですし、徐々に強度とか、なんか、頻度を上げていけばいい話なのでめっちゃいいアドバイスですよね。ありがとうございます。うん。
うん。 はい。 うんうん。 うん。 うん。あ、ほんとですか？良かったです。ありがとうございます。それで、なんかね、いちにちやってみたら、あ、これだったらできるかもって言って少しずつ増やしていって、それがね、あの、クセになっていけば、やっぱり、お体の方も良くなるんじゃないかなって思います。
うん。 うん。 うん。 確かに、なんか、それをまた新たな習慣にして、本当健康になるような、なんかね、生活にしていきたいですね。
うん。 はい。 うん。 そうですね。うん、多分、あの、今日やっていただけるっていうことなので、あの、そのまま、あの、頭痛もね、なくなって、いい生活が送っていただけるといいなって思いました。
うーん。 はい。 いやあ、ありがとうございます。なんか、色々お話ししてみて、ちょっと、自分の、なんか、現状の整理だったり、あと、なんか、参考になるアドバイスも頂けて本当良かったです。どうも今日は色々ありがとうございました。
うん。 はい。 はい。 いえ、こちらこそ、あの、お話き聞かせていただいてありがとうございました。
はい。